Ừm, bạn ơi, hổng biết á là, ừm, mình có thể kể cho bạn nghe cái này hông? Chứ á dạo gần đây á, mình thật sự là mình rất là ngại, ờ, khi mà mình muốn tăng cái lương của mình lên ở trong công việc á, hoặc là mình xin để lên cái cấp mới á, cái cấp cao hơn một cấp á. Tại vì, ờ, dạo trực tiếp á thực tế á rất là khó khăn, à, hổng lẽ giờ, ờ, mình cứ lương mình cứ vậy hoài á thì nó cũng cũng khó cho mình nữa, tại vì cái gì thật vật giá nó cũng leo thang hết á. Nhưng mà với lại mình cũng làm việc cũng rất là ô kê chứ không phải là mình làm việc dở, cho nên là cũng muốn tăng đó nhưng mà kinh tế khó khăn như vậy thì hướng công ty á thì họ cũng không có muốn tăng cái chi phí, đặc biệt là lương cho mình nên cũng ngại lắm, sợ nói ra cái bị từ chối, xong rồi còn bị suy nghĩ này nọ, kiểu: "Thằng này thèm tiền quá quá" hay sao đó. Ừm, công ty bị tại có cấn cấn á, sếp với mình á, cũng hổng biết là mình nên làm sao, bạn có lời khuyên gì cho mình không?
Ừm. Ừm. Ừm. Trong cái trường hợp này á thì, ờ, ừm, bạn nên á là chuẩn bị trước, ưm, có nghĩa là về những cái thông tin mà, kiểu như là, cái kỹ năng của mình nè, cũng như á là những cái việc mà bạn đang giải quyết được. Ví dụ như ngày trước thì bạn chỉ xử lý được những cái việc nhẹ, những cái việc mà đơn giản, nhưng mà tới cái thời đ đó, thì bạn đã xử lý được cái những cái việc nó cam go hơn, nó rắc rối hơn và là nó yêu cầu một kỹ thuật cao hơn. Thay vì cái việc mà mình chỉ, gọi là, à, ừm, dựa vào cái cảm xúc của mình, ờ, kiểu như là, mình thấy người ta tăng lương mà mình cũng mong muốn như vậy, thì cái điều đó thì không nên. Bạn nên đưa ra những cái, gọi là, những cái mặt tích cực, những cái mặt tiến bộ của mình. Chính nhờ như vậy á thì, ờ, phía ban lãnh đạo của công ty, sếp của bạn sẽ có được cái góc nhìn nó khách quan, nó trực quan hơn và có cách mà ờ, có cái để mà họ căn cứ vào và họ sẽ xét để mà tăng lương cho bạn nếu như mà bạn yêu cầu của họ.
Ờ. Ô kê. Hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, công nhận ha. Ừm. Hợp lý, hợp lý.